Biasanya malem malam abis malem tuh kadang kayak, diajak teman ngopi atau diajak pacarku ngopi ya udah ngopi aja.
Oh oke. <chuckles> Oh dan itu ngefek tuh jadi malah susah tidur ketika itu.
Ngefek Kak ngefek banget Kak kadang kayak kalau misalnya habis ngopi tuh kayak tidurnya jam 4.00 jam 5.00 gitu gitu loh Kak.
Wah, oh itu mah bukan malam lagi ya itu udah subuh tidurnya bahkan.
Iya kan dan gak produktif kan.
<chuckles> Iya mungkin jadinya main scorol scrolling hape apa kan kalau kayak gitu.
Iya bener tapi itu biasanya di-weekend aja Kak di Sabtu atau di Jumat malam atau di Sabtu malam gitu Kak.
Iya sih. Iya kalau ha hari biasa mah capek tuh ya paginya kan tetap harus kerja ya kan, nah, et tapi pernah gak sih kayak misalnya di hari-hari tertentu kerjaan tuh padat banget sehingga tuh kamu lembur nih sampai gak sempet nge-gym dan akhirnya itu ganggu rutinitas tidur kamu.
Capek, iya bener banget. Mhm. Kalau aku ya Kak untungnya kerjaan aku tuh gap gak yang sampe apa namanya gak bis gak yang sampai lembur-lembur banget Kak ngerjainnya karena aku udah tahu cara nge apa ya ngatur-ngatur jamnya gitu loh Kak jadi, paling kalau misal aku tuh kalau misalnya lagi ke-gym tuh kalau mood-nya lagi gak enak aja Kak, contoh nih hujan aku tuh pernah ya Kak hujan waktu itu kayak aku tuh pakai sepatu, dan waktu itu aku emang juga salah sih pakai sepatunya yang bahannya tuh bener-bener, apa sih namanya yang kayak kanvas gitu loh Kak yang mudah keserap air, iya nyerap kan airnya terus kayak aku mikirnya kayak aduh aku awalnya tuh pengen aduh balik aja apa ya daripada nge-gym tapi kayak aku mikir kayak tapi sayang gitu gak nge-gym itu kan ya udah jadi aku coba nge-gym kan ternyata, makin bah karena aku naik Gojek kan waktu itu dari kantor ke tempat gym-nya waktu itu kan, terus kayak, eee, apa namanya, eee kena percikan-percikan air hujan kan. Aduh aduh kok makin gak nyaman ini kayak gitu loh Kak pas aku ganti baju segala macem, tahu nggak sih Kak kalau misalnya sepatu basah masuk ke kaus kaki yang tau gak sih yang, rasa di kaki kita tuh kayak apa sih ya lengket lengket basah. Iya lembab gitu karena aku tuh udah gak nyaman banget itu Kak, jadi kayak aku coba dulu nih kayak mungkin paek la pakai ku ku pakein treadmill kan, ternyata pas treadmill makin gak enak kan Kak pertama aku tuh gak enak di diri sendiri karena lembabnya itu kedua aku gak enak sama orang lain Kak takutnya nanti kan kan tau sendiri ya Kak. Bau gitu kan Kak gak sedap ya udah nanti takutnya orang gak nyaman ya udah mending ya udah aku langsung balik abis itu Kak paling gitu gitu doang Kak aku biasanya.
Hmm. Mhm. Oh. Oh yang dia kalau kena air nyerep gitu ya. Heeh. Mhm. Iya iya kayak lembab gitu ya. <chuckles> Wah. Mhm. <chuckles> Mhm. Ya bau gitu ya, heeh. Iya.

Mhm, dan itu ketika sampai rumah udah tinggal mandi dan terus tidur. Nah, tapi kalau untuk mandinya sendiri <chuckles> ada ya, jeda dikit. Eee, kalau untuk mandinya sendiri, kan aku pernah denger juga ya kalau pakai air panas itu katanya lebih bagus tuh buat, eee, apa, bikin tidurnya lebih nyenyak. Nah, kamu kamu sendiri, eee, pakai airnya kayak normal, atau panas juga, atau gimana, nih?
Ban mandi, main hp bentar, terus tidur. <chuckles> Iya iya. Aku sih karena di rumah tidak ada water heater, ya, Kak, tad jadi, kayak ya udah pake air dingin aja. Tapi, sebenarnya aku juga lebih suka pake air panas sih, Kak. Emang bener kata Kakak tadi, Kak, jadi, aku tuh pen pernah denger dikasih tahu juga sama temenku kan, kalau misalnya, eee, habis nge-gym mandi air panas itu bener-bener bikin seger juga gitu loh, Kak. Tapi, karena di rumah aku tidak ada tidak ada water heater, jadi ya udahlah kita pakai yang ada aja.
Hmm. Mhm. <chuckles> Oke. Nggak ini, nggak nggak tertarik kayak masak air?
Tapi aku biasanya memanfaatkan ini loh Kak, biasanya aku memanfaatkan fasilitas kan, di gym kan bisa mandi kan, ada air angetnya kan. Nah, kadang aku tuh, kalau misalnya habis kerja biasa mandi dulu nih di gym, Kak. Jadi, pas sampai rumah itu kan berhubung dekat juga kan, sampai rumah ya udah tinggal tinggal apa, paling tinggal ya apa, pakai skincare doang, atau enggak pakai, eee, sikat gigi lagi aja gitu, Kak, misalnya kayak gitu. Tapi, aku kadang aku pakai dan ternyata emang enak sih mandi pakai air hangat itu.
Apa tuh? Oh, iya. Heeh. Heeh. Oh, oke. Iya. Jadi, lumayan lumayan juga ya, dikasih fasilitas ya mending dimanfaatkanlah ya, secara maksimal lah. <chuckles>
Bener bener, tapi ya nggak bisa tiap hari juga kan. Karena aku aku tuh nggak mau ribet bawa ban banyak baju gitu loh Kak, di dalam tas.
Ah, iya. Iya, sih. Pastikan ya harus ada yang dikorbanin ya, kalau misal mau mandi ya pasti harus nyiapin baju banyak, gitu kan.
Iya. Belum lagi handuknya kan. Handuk tuh ribet juga di bawa Kak, sebenarnya kan tebel.
Bener bener. Iya, tapi ada loh tempat gym tuh yang nyediain handuk gitu, jadi nggak perlu ribet-ribet bawa.
Iya ada, tapi di tempat gym aku nggak ada lagi, Kak.
Ah, oke. Bisa tuh nanti mungkin dicoba pindah. <chuckles>
<chuckles> Jangan Kak, mahal kalo yang itu. Yang ini lumayan murah soalnya. <laughs>
<chuckles> Iya iya. Oh, iya sih, pasti memperhitungkan budget ya. Nah, tapi balik lagi nih ke rutinitas malam nih. Nah, kalau kamu itu kayak tipe orang yang suka minum kopi gitu nggak, sih? Kan kat katanya kan kopi bisa ngaruh banget ya, malah bikin melek gitu, malah jadi susah tidur.
Asli. Apa, tuh? Mhm, mhm. Aku tuh minum kopi sih, Kak, cuman kan aku juga kemarin tuh sempat ada asam lambung gitu kan ya, Kak. Jadi kayak kalau aku udah kebanyakan minum kopi itu bener-bener yang bikin lambung tuh sakit kan. Terus kayak aku jadinya lebih ke memanfaatkan aja sih, Kak. Kayak memanfaatkan eee, bukan memanfaatkan sih, lebih ke menahan diri aja, Kak, untuk kayak seminggu seminggu sekali aja gitu, Kak, minum kopinya gitu loh, Kak. Tapi, aku minum tapi, ketika aku minum misalnya nih di Jumat malam aku minum, biasanya aku kayak ter apa, terjaga gitu Kak, nggak tidur.
Oke. Mhm. Hmm. Oke.